Có nha, có một cái quán nhá thì nó khá là nổi tiếng ở ngay gần nhà mình luôn. Thì cái quán đấy là quán về ngan, quán về các cái chuyên món về ngan. Thì quán đấy nhá, mình thấy nó nó rất là nổi tiếng, mà nhà hàng, kiểu, nó cũng, kiểu, nhà hàng bán ghế xịn xò nhé. Xong rồi mình đi vào thì mình thấy là còn bao nhiêu là những cái ảnh của những người nổi tiếng là đến đấy ăn xong rồi chụp lên ấy, kiểu như vậy. Ừ. Thế xong hôm ấy mình với bạn mình đi ăn xong về, ôi trời ơi, hai đứa đau bụng, mà hai đứa cùng đau bụng cơ. Ôi, ừ, thế là bị bị bị đau bụng tiêu chảy luôn á. Thế là thôi, không bao giờ quay lại.
Ồ. Vậy hả? Ừm. Ồ, vậy ừm. Ừ. Ừm, ừm. Wow! Ờ. <laughs> Khổ thân, ừ. Wow! Thế xong rồi cuối cùng bạn có liên hệ với cả quán để yêu cầu người ta bồi thường, hay là người ta có cái biện pháp xử lý gì không?
Mình không, chắc là mình hơi hiển ấy. Bây giờ mình nghĩ lại đáng lẽ lúc đó mình phải mình phải làm to chuyện lên. Mà đấy quán đấy quán, kiểu, cũng nổi tiếng ấy, thế là mình cũng chả biết là mình có thắng kiện được không nữa. Nhưng mà, ừm, bây giờ thì, ừm, các bạn trẻ, ừm, người ta cũng rất là mạnh dạn về cái việc đưa lên mạng xã hội, về cái vấn đề là phản ánh những cái quán mà không tốt không ấy, đấy, kiểu đấy, để cảnh báo mọi người chẳng hạn.
Ừ, đúng rồi đấy. <laughs> Ừ, đúng rồi. Ừm. Ừ, đúng rồi. Ừm, người ta cũng sẽ có những cái đánh giá. Ờ. Thế thì không biết là bạn bạn có bao giờ là bạn đọc những cái đánh giá, hay là những cái review đi, đấy, gọi là, review đấy, ờ, mà các bạn trẻ hay đưa lên trên mạng xã hội về các cái quán ăn để bạn lựa chọn những cái điểm mà mình sẽ đến ăn không?
Ừm, ừm. Có chứ, mình cũng, ưm, phải tham khảo những cái, ơ, đánh giá như vậy, hay là những cái, ơ, bình luận về những cái quán đấy mà mình định đi ăn chẳng hạn ấy, thì cũng, gọi là, xem xem trước xem là thế nào. Ừ, ừm, chứ cũng mình cũng rất là không muốn là người đi tiên phong đâu. <laughs> Rủi ro, đúng rồi, cũng sợ rủi ro ấy. Mà mặc dù là biết là bình luận thì cũng có thể đúng hoặc sai, ưm, người ta đánh giá thì cũng có thể đúng hoặc sai đấy, nhưng mà nhưng mà thôi, ví dụ như c ừ, mình đọc bình luận thì mình cảm giác như là cái người này người ta nói thật ấy, cái, kiểu, bình luận này có vẻ là thật chứ không phải là, kiểu, đang làm hình ảnh hộ quán ấy thì, ừ, thì mình cũng yên tâm ừ, không phải quảng cáo.
À, đặc biệt là món ăn đường phố ha? Ờ. <laughs> <laughs> Ờ, là cái người đầu tiên trải nghiệm thì rất có thể cái trải nghiệm đấy sẽ là một trải nghiệm xấu, đúng không bạn? Rủi ro rất là cao. Ờ, đúng rồi. Ừm, góc nhìn cá nhân. <laughs> Ừm, ừm, đúng rồi, không phải là nhận tiền để quảng cáo. Ừm. Ờ, ờ, đó, thì bạn cũng có nói đến cái việc đấy là, ờ, thường xuyên đ khi mà đi ăn những cái món ăn đường phố thì là sẽ đi với cả bạn bè, đúng không? Thế thì bạn bạn nhận định gì về cái vai trò của cái việc là những cái món ăn đường phố đấy nó, ờ, đóng góp như thế nào trong cái đời sống cộng đồng của của bạn và của những cái người xung quanh bạn á?
Ừm.

Ờ, ừm, đúng là, kiểu như là, mình hay ăn buổi trưa ấy, thế cho nên là cũng cần phải có một vài cái quán ruột để cho là chi phí nó vừa vừa thôi này, xong rồi ăn uống mà thấy đảm bảo ấy. Thì ví dụ như là có cái quán bún riêu này, thì mình sẽ hay ăn, đó. Hoặc là, kiểu, có những cái quán như là bún mọc ấy, đấy, tức là mấy cái đồ mà nó dễ ăn ấy, mà nó rẻ một chút thì mình mới ăn được thường xuyên ấy. Ừm, thì mình ăn như, kiểu, bữa chính ấy. Ừ, chứ còn ví dụ như là lâu lâu mà đi ăn với cả bạn bè thì thì có thể là mình sẽ đi ăn những cái món nó ừ, đấy thì nó sẽ khác, như kiểu, ừm, kiểu, lẩu nướng chẳng hạn thì nó sẽ khác, ừm.
Ừ. Ừm. Rồi. <chuckles> Ồ. Ồ, thế à? Ờ. Ăn đồ vặt thôi, đúng không? <chuckles> Ừm, thế thì không ờ, à, vậy là những cái món mà nó thiên về, kiểu là, phù hợp cho những cái dịp tụ tập bạn bè hơn là những cái đồ ăn vặt khác, ừ.
Lai rai. Đấy. Thì đó.
Ừm, thế thì không biết đấy là những cái quán ăn tủ của bạn ấy, ngoài những cái mà bạn nói đấy là nó rẻ này, nó cũng tương đối là đảm bảo vệ sinh ra thì còn có cái yếu tố gì, ví dụ như là về mùi vị hay là về cái thái độ phục vụ mà khiến cho bạn cứ quay v lệ lại những cái quán đấy liên tục không?
Cũng có nha, ví dụ như là, ờ, ở đấy người ta phục vụ nhanh chẳng hạn, để cho mình ăn buổi trưa ấy, xong rồi mình còn về mình nghỉ ngơi nữa chứ. Đấy, rồi thì ăn ăn xong thì không bị kiểu, quán nó không bị, kiểu, nóng quá chẳng hạn, tại vì mùa hè ấy nóng lắm, nếu mà nóng quá mình cũng chả muốn đi ăn nữa, ấy.
À, <chuckles> là một yếu tố, ừm. Ừm. <chuckles> Ờ, nhất là ăn bún nữa, đúng không? Bún riêu rồi bún mọc các thứ. <chuckles> Ừm.
Ừm, ừ. Đó, nhiều yếu tố, mà đặc biệt là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm là không thể bỏ qua, và cái mùi vị cũng không thể bỏ qua nha. Tức là mùi vị không phải là, kiểu, bảo là xuất sắc hẳn hạn, nhưng mà nó cũng phải vừa miệng của mình và nó cũng ừ, đấy, phải ngon thì mới ăn được, ừm.
Ồ. Cũng vẫn ngon miệng, ồ!

Ừm, thì nhìn nhìn qua thì nghe vẻ là nó cũng sạch sẽ hơn nhưng mà mình thì mình cũng đâu có được đi sâu vào cái khu bếp đâu, nên là mình cũng không chắc là nó có bên trong của nó thế nào. Nhưng mà ví dụ mình cũng rất là quan tâm, để ý những cái vi nhỏ nhặt, ví dụ như là cái đũa, cái thìa nó có sạch hay không ấy, hay là những cái bát gia vị của nó c đấy, thì đa phần thì mình thấy là nó cũng sạch, thì thì mình thấy yên tâm. Chứ nếu mà nó không sạch thì mình không dám ăn, quay lại lần nữa đâu, kiểu thế, mình nhìn mình sợ sợ ấy. Ừ, đó.
Ừm. <laughs> À! Ừm, cũng đúng ha! À! Thế bạn cảm thấy sao? Ừm. À, ít. <chuckles> Chính xác, chính xác. Ờ. Thế là tất nhiên là những cái yếu tố mà bản thân bạn có thể nhìn thấy được bằng mắt ấy, thì là bạn cảm thấy là nó tương đối là sạch sẽ và an toàn, đúng không? Nhưng mà có bao giờ mà bạn lo lắng về những cái nguyên liệu mà họ sử dụng, hay là những cái món ăn mà họ nấu thì nó có thực sự là nó an toàn hay nó đảm bảo cho sức khỏe của bạn không?
Đúng rồi. Ừ, thì cũng hơi lo lo đấy. Đôi khi đi ăn thì, ờ, đấy, thì nhiều quán bây ở đây nó bán đắt rồi thì thôi, nhưng mà nhiều quán ăn rẻ quá thì mình cũng lo nha. Bảo không biết là, ừm, bún bò Huế chẳng hạn, lại thấy bán có 25.000 1 bát chẳng hạn, mình bảo: "Ồ ôi! Sao mà rẻ thế nhỉ? Không biết thịt bò gì, không biết là cho mình ăn thịt bò gì đây?" Đấy. <chuckles> Mặt thấy thấy mềm mềm là cũng hơi lo. <chuckles>
<laughs> À! Ừm, đúng rồi, hợp lý đó. <chuckles> Ừm. Đó, thế thì thực ra là cái việc mà Ờ. Vậy là cái việc mà, gọi là, cái những cái quán ăn ở khu vực của bạn nó có cái tầm giá cao hơn, một phần nào đấy nó cũng khiến cho cái tâm lý của bạn an yên hơn, đúng không? Bởi vì là mình nghĩ là, ờ, kiểu, bỏ ra một cái số tiền lớn hơn thì chắc là người ta cũng sẽ dùng những cái nguyên liệu tươi ngon hơn, đúng không bạn?
<laughs> Đó, thì đấy là cứ, ơ, <smacks lips> gọi là, tự huyễn hoặc bản thân mình như thế cứ chứ cũng không biết là có thật hay không, hay là nó đắt bởi vì những cái chi phí mặt bằng các thứ ấy. Ừ, đấy, đôi khi thì thôi mình cũng bảo là r thực ra thì rẻ quá thì mình cũng lo thật, cái gì rẻ quá thì mình cũng cảm giác là nó không không có tốt thật, người ta phải làm thì người ta phải có lãi chứ, đúng không? Nhưng mà nhưng mà lại đấy, thì thôi, nó đắt đắt hợp lý thì cũng được, chứ đắt quá thì nghe vẻ là cũng hơi căng. Ừ, đúng, đúng, đúng.
Âm lý là thế. <chuckles> Ừm. Ờ. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. <laughs> À, <chuckles> nhưng mà vẫn mê vẫn mê, đúng không? Vẫn vẫn đi ăn thường xuyên. <chuckles> Ừm. Thế thì không biết là khi mà bạn đi ăn thường xuyên những cái món ăn đường phố như vậy ở trong các cái quán ăn như vậy ấy, thì đã bao giờ mà bạn gặp phải một cái trải nghiệm gì về ẩm thực mà nó nó là tiêu cực chưa? Kiểu như là một cái món ăn không ngon, hay là thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn sau khi mà bạn ăn nó á.
Ừ. <chuckles>

Ừ, thì cũng, ơ, nghe nhìn thì tại vì là ở đây toàn là dân văn phòng thì cũng là người có điều kiện ấy, cho nên là nhá, nếu như mà nhìn hàng quán mà nó không sạch sẽ thì là người ta sẽ không vào đâu. Thế nà cái các cái quán ăn đường phố đây, người ta cũng phải như là để ý đầu tư về cái trang thiết bị này rồi thì vật chất, cơ sở vật chất nó cũng đẹp đẹp một chút thì mới thu hút được khách vào ấy, có lẽ là nó đắt ở cái đó đấy. Ừm, nhưng mà chất lượng thì cũng ổn đấy. Ừm.
Ờ. À! Đúng rồi. Wow! Ồ! Vậy là ừ, vậy là, kiểu, không những là, ờ, nó là món ăn ngon mà thậm chí là cái không gian quán cũng rất đẹp, đúng không bạn?
Ừ, đó, cũng phải có điểm nhấn gì đấy để nhìn vào muốn ăn, coi thi bây giờ thì, ờm, mọi người vào còn phải chụp ảnh nữa ấy, nếu mà quán mà l sập xệ quá thì ừ, đó. <chuckles>
<chuckles> Ờ, văn hóa rồi, văn hóa giới trẻ rồi. <chuckles> Ừm. Thế thì, à, cho mình hỏi nha, đấy là ở cái khu vực của bạn ấy thì là có những cái món ăn gì mà nó rất là đặc trưng mà bạn rất là yêu thích và, kiểu, bạn đến ăn bạn ăn thường xuyên luôn không?
Thực tế thì không phải là nó đặc trưng đâu, mà, ừm, nó, ưm, ư, thập cẩm đủ các thứ luôn ấy, nào là từ những cái món như là bánh xèo Quy Nhơn cũng có luôn, rồi thì bún bò Huế cũng có này, bún bò Nam Bộ cũng có rồi mình thấy là nó, ưm, có tất cả các cái món của tất cả các nơi ở trên, ơ, Việt Nam này đùi có luôn, rồi thậm chí là những cái món ăn nước ngoài cũng có luôn. Đó, cho nên nó không không phải là chuyên về một cái gì, nhưng mà cái gì cũng có. Đó, thích ăn gì cũng có, ừm.
<chuckles> Nhiều, đa dạng, đúng không? Wow, ồ! <chuckles> Ừm. Wow! Ồ! Thế thì đa dạng quá! Ờ, vậy là tổng hợp tất cả những cái món từ các vùng miền tổ quốc luôn và thậm chí là những cái món của nước ngoài là cũng có ở khu vực đó luôn. Rất là hay nha! Thế thì không biết là có những cái quán ruột nào mà kiểu bạn thường xuyên bạn ghé thăm không, mà bạn rất là yêu thích ấy, trong số những cái quán đó?
Chính xác. <chuckles> Đúng, ừm.